อ่า ๆ ค่ะ อือ
ก็หาซื้อมาปน ๆ กันนะคะ เพราะว่า เอ่อ ที่บ้านเนี่ย ก็จะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์กันเท่าไร ก็จะเน้นฟัก ใช่ไหมคะ เราก็ไปซื้อฟักมาด้วย ทีนี้เนี่ย อ่า ก็จะมีแบบว่า
ค่ะ อือ ค่ะ อะฮะ
ผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยท่านหนึ่ง เขาก็จะชอบทานเลือด เลือดไก่ เลือดหมู อะไรแบบนี้เนาะ อ่า ทีนี้ เราก็ ตอนนั้น ก็รู้สึก เออ ลองดัดแปลงนะคะ แบบว่า ใส่เลือดหมู ใช่ ใช่ค่ะ แต่ แต่ตอนแรกเนี่ย ก็ยังไม่ได้ใส่นะคะ ยังไม่ได้ลองใส่ ทีนี้เนี่ยพอทำแบบสูตรคุณแม่เนี่ย เออ ก็โอเคนะคะ แต่ว่ารสชาติเนี่ย
ค่ะ อา ๆ ๆ อะฮะ อืม ดัด แปลงเอง ใช่ แบบ มันจะใส่เลือดให้ด้วยใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ
มันไม่เหมือนที่คุณแม่ทำเลยค่ะ แล้วก็มันก็แปลก ๆ เนาะ แล้วก็ฟักก็เละด้วยนะคะเพราะว่า คือเรา ทำไม่เป็นเนาะ เราไม่รู้จะกะอะไรยังไงอะเนาะว่า จะใส่ ตอน ไหน ใช่ไหมคะ ปรากฏว่า ฟักก็เละอยู่ในหม้อ ก็แบบตักขึ้นมา ก็แบบ เป็นยุ่ยไปเลยนะคะ แต่ก็ โอเคค่ะ ก็ สรุปก็ไม่ คือทำไม่เหมือนคุณแม่นะคะ ไม่สามารถ จริง ๆ ตอนแรก ใช่ค่ะ
อืม อือ ๆ อือ อ๋อ อ้อ อืม อ๋อ ไม่ประสบความสำเร็จ ว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ? ไม่ เออ ไม่เหมือนที่คุณแม่เคยทำ อ๋อ แล้วที่เราทำนี่มีอะไรที่ทำแตกต่างไปจากคุณแม่บ้างเหรอคะ? ทำให้แบบว่าสูตรที่เราคิดว่า เหมือนคุณแม่ แต่กลับไม่เหมือนกันเลย อย่างเงี้ย เอ่อ การใช้เตาถ่าน เตา แก๊ส หรือว่า เครื่องส่วนผสม อะไรอย่างเงี้ย ที่ต่างไปอะคะ?
อือฮึ ก็ น่าจะเรื่องของ อะฮะ